Wie sieht's denn aus vielleicht mit so 'nem kritischen Feedback jetzt vielleicht mal in 'ner Beziehung? Wenn du jetzt ich denke so an den ganz klassischen Fall, deine Freundin oder Frau kommt vielleicht zu dir und präsentiert dir vielleicht ein neues Kleid oder eine neue Jacke oder 'n Mantel oder irgendwas. Und wenn du dann für dich, äh, im 1. Moment vielleicht schon siehst: „Ui, d geht gar nicht,“ <chuckles> würde ich jetzt mal so sagen, bist du wie wie verpackst du denn dann vielleicht dieses kritische Feedback, was du natürlich vielleicht gerne geben würdest, so dass es auch auch nicht s nicht so verletzend vielleicht ankommt. <chuckles>
<chuckles> Ja. <chuckles> <chuckles> Ja. <chuckles> D Das ist natürlich auf auf die Freundin bezogen immer ziemlich schwer mit dem gerade mit dem Kleid, die Geschichte, ne? Ähm, das ist, äh ja, das ist auch unterschie ich glaube gerade, meine Freundin kann das ganz gut abhaben eigentlich, ähm, aber natürlich, man möchte nicht mal in diesen direkten ja, in diese direkte Konfrontation. Ich würde jetzt nicht sagen: „Ey, du siehst richtig schlecht da drin aus, ne? Das Kleid, das steht hier einfach nicht.“ Sondern ich würde so weil ich finde ja meine Freundin grundlegend schön, ne, <chuckles> glücklicherweise. Deswegen würde ich sagen: „Ey, du siehst in dem anderen, siehst du aber noch viel besser aus“, oder so was. Ich glaube, ich würde es nur so ich würde es einfach so was anderes einfach übertrieben darstellen und das dann einfach so 'n bisschen runterspielen, was da aktuell ist, wenn mir das nicht so gefällt. Aber ich glaube, so ganz ehrlich so ansprechen, so: „Ey, das Kleid sich richtig blöd aus“, würde ich, glaube ich, nicht machen.
Ja. <chuckles> Mhm. <chuckles> Okay. <chuckles> Ah, okay. Okay, das heißt, da würdest du dich dezent zurückhalten und würdest sagen: „Wenn du mit deinen Freundinnen rausgeh gehst, kannst du das gerne anziehen und wenn wir zusammen rausgehen lieber das Rote“, so ungefähr. Ah, okay. Das heißt, da würdest du halt, ähm, kein direktes kritisches Feedback geben wollen in solchen Situationen.
<chuckles> Ja, ja genau. So kann man sich das vorstellen.